Mhm. Ja, muss man halt ja, meines Erachtens, ja, in in in gute Sachen investieren, sodass sie eben ihr Wert nicht nicht verlieren und dass man dann halt vielleicht nicht nur kurzzeitig reich bleibt, sondern dann vielleicht auch f längeren Zeitraum, ja bis ans Lebensende hoffentlich, ja.
Mhm. Ja, aber Ja, aber das sage ich ja grade. Du weißt ja nicht mal, ob das Geld bis ans Lebensende überhaupt was wert ist.
Aha, ne, das weiß man natürlich das weiß ja keiner, aber ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kann wird es schon so sein, ne? Gibt ja sichere Wertanlagen und weniger sichere, wenn man's
Das ist ja Mit Nein, es gibt es gibt so was wie sichere Wertanlagen. W w was soll das was soll eine sichere Wertanlage sein, die auch den Test der Zeit, äh, äh, schafft? Ich wollte nur z mal kurz anmerken, dass wir innerhalb der letzten 100 Jahre 2 Hyperinflationen hatten.
sich da halt Mhm. Ja, ich ich denke, Wohnraum braucht jeder heutzutage und dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, in Immobilien zu investieren, zumindestens 'n Teil. Ich würde es halt breit irgendwie streuen, breit anlegen
Okay. Okay, und was ist, wenn jetzt der 3. Weltkrieg kommt und all diese Immobilien zerstört werden oder Naturkatastrophe?
Teil Teil in in es gibt ja auch Versicherungen.
Die dann nicht zahlen, weil Akt Gottes oder Krieg? <snorts> Ich glaube
Ne? Ja, das weiß man natürlich nicht. Ja, das ist natürlich äh, auf das Inves ja klar, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt komplett jedes Gebäude auf dieser Welt, äh, zerstört wird.
Eben!